ちょっと焦ってるというか。うん。でも親のほんとにおっしゃる通り、親の人生じゃないから、私はこう私なりに、選択して生きていきたいんですけど。うん。
うーん。 うーん、うん。 うーん。 そうですよね。いやほんと、うん、うん、うん。うーん、うん。
ちょっと、なかなか分かってもらえなくて。はい。 どうしたもんかなと思って。<chuckles>
もうとても もうほんと、気にすることはないと
うんうんうん。
うん、ふん、ほんとまあ、そうやって言って、やめてもらうようにお願いして、それでもやめてくれないんだったら、ほんとにあの、お気にするほんとに気にすることはないと、ほんとに思いますね。なんか、うーん、だって、あの
はい。 <laughs> うん、うん。 ありがとうございます。はい。
い今の時代、遅いからって、そんなにこうねえ。
うん。
うーん、全然大丈夫だとは思うんですよね。
うーん。全然大丈夫ですかね。私も、まあ、ちょっと確かに、ちょっと遅いのは分かってるから、さらにこう、あの、嫌なのかなって自分でも。言われて嫌なのか
うん、うん。 うん、うん。 うーん。 うーん。 ああ。言わ言われたくない、みたいな、はい、うーん、うーん。
そうですね。なのかな、とも思ってんですけど。でも、確かに大事うん。
まあ、でもほんほんとにその、えっと、ご自分が、ああの、結婚したいなら、そのパートナーともも、話ししをした方がいいと思うし
はい。 うん。 うん。
ええと、ご自分が、まだいいと思うんだったら、気にしないでいいと思うし
そうですよね。
あの、うーん、うん。
うーん。
い意外とあの、晩婚で、うまくいってる夫婦とかっん、結構いますからね、やっぱり。う、うーん、うん。
はい。 うん。 ん、そうですよね。